Mu tebakannya ini tau, tebak-tebakan plat mobil. Jadi kayak mobil yang di depan yang di depan itu, atau motor gitu nanti kita tebak gitu, plat apa plat apa plat apa gitu, jadi sekarang udah lumayan
<laughs> Oh plat, kayak plat Bandung kah, atau plat Jakarta kah, kayak gitu? <chuckles>
Iya iya, yang kayak gitu, jadi sekarang kayak lumayan tau, itu tuh plat-plat mana. <chuckles>
Tapi masalahnya kalian menilai plat mobil itu dari apa, dari bentukan mobilnya, atau gimana tuh kayak, "Mmm, dari warna kuning mobilnya ini kayaknya it's giving Bandung sih," atau gimana tuh cara kalian
Nggak, kita udah tau plat-plat itu. Maksudnya kalau sema ada plat H, it plat plat H Semarang plat B Jakarta gitu.
Oh, nebak nebak itunya, nebak lokasinya, oh kirain, ya Allah, oke oke, paham sekarang paham sekarang. Tapi, eee, balik lagi ya ke, <clears throat> iklan makanan, kamu pernah nggak sih kecewa?
Mmm daerah, daerah plat. Mhm. <chuckles> Mmm. Kecewa? Kecewa apa? Kecewanya, gimana?
Nggak seenak, di TV.
Gimana?
Jadi misalnya nih, kamu, mmm, nonton film di TV gitu ya, terus, eee, ternyata makanannya itu nggak seenak aslinya, gitu.
Mmm. Oh ada ada. Ada. Tapi ini boleh disebut? <chuckles>
Boleh do oh yang itu, yang si bango itu?
Bukan. Itu kan masakan mama aku, masakan mama aku mah enak.
Oh, o ya ampun ampun, apa dong apa dong?
Mhm. <chuckles> Pino. Pino menurut ku nggak se itu, nggak sebagus yang di iklan sih, soalnya kan diiklan kayaknya lembut banget ya waktu diserut ya
Mhm.
Nah, kalau pas aslinya tuh, eee, kayak untung-untungan gitu loh, dapet yang diserut atau eh, waktu dapet yang lembut atau yang kasar. Tau ngggak sih tekstur es yang kasar, yang kayak jadinya flaky gitu loh, nggak yang nggak kayak salju gitu loh.
Oh gitu. Iya tau tau tau tau. Mhm. Oh, ya ya ya ya ya ya. Oh ternyata heeh, oh ternyata beda-beda ya, aku juga baru tau loh Pino, ternyata begitu.
Ekspektasiku kan yang lembut gitu. Tapi rasanya enak rasanya enak, cuman kayak teksturnya tuh nggak selembut yang di iklan. Aku kan maunya yang kayak selembut salju gitu kan.
Ya beda. Ya, mhm. Beda lah ya, <chuckles> beda sih, emang. Wajarlah, wajar wajar wajar tapi, ekspektasi kamu mungkin udah tinggi gitu ya.
Mak Heeh, sama ini, sosis So Nice,
Iya. Sosis So Nice.
itu menurutku itu menurutku, rasanya kayak kureng banget dulu. Dulu tapi kalau sekarang kayaknya lumayan deh.
E <chuckles>